Скажи, что ты делаешь, чтобы снять стресс за 5-10 минут?
<chuckles> Я думаю, что никто ещё не изобрел самого лучшего способа, как снять стресс за 10-15 минут, ладно, пусть будет так. Это сон, <laughs> прекрасный, э Да, да, прекрасный способ, э, немножко дать мозгу отдохнуть, себе переключиться, и вообще просто, мне кажется, это, если есть такая возможность, да, обязательно нужно так делать. Да.
<chuckles> Ну конечно. <laughs> Однозначно. Но, знаешь, может быть, только проблема в том, что если, например, ну, обычно, наверно, стресс, прям такой пик- это где-то днем.
Ага. Ну да, да.
И если ты идешь спать на 15 там, 20 минут, ты просыпаешься и ты не всегда вот это ощущение: "Так, где я, кто я, какое сегодня число?" <chuckles> Бывало у тя такое?
Ага. <laughs> Ага. А, ты знаешь, нет, это зависит от времени, которое ты спишь. Если ты спишь в пределах 40 минут, то есть ты не успеваешь уйти в, а, фазу быстрого сна, более глубокую, да, вот из которой тяжело возвращаться, да, когда ты вот не понимаешь, да, и в каком-то разбитом состоянии, очень важно вот это соблюдать. То есть не надо там ложиться на час, на полтора. Вот если в пределах 40 минут, ну, полчаса, можно и 15 минут, действительно, вот эта перезагрузка. На самом деле даже вот бывает так, и это правда работает, а, вот особенно за рулем у людей, кто долго едет, ну, когда вынужденно, да, большие переезды, и мозг уже всё, ну, фокус, э, страдает, усталость, утомление- м, лучше остановиться и просто поспать 5 минут.
Мгм. Мгм. Да. М. Мгм. Ну да. Мгм. А ты это практикуешь?
Это очень перезапускает. А, да, такое было. И как бы, и вот, о, и супруг мой практикует, когда так надо. И это правда такая вещь, то что просто вот всё, мы останавливаемся, если ты понимаешь. Это лучшее, что ты можешь сделать для себя, для своего мозга, потому что, ну, ситуация еще и опасная, да. Если уже как-то, ну, не получается сфокусироваться. Да, обязательно. Ну или если действительно как бы был какой-то там недосып или очень стрессовые ситуации, или сбитый режим, как-то, ну, вынуждено, тоже это просто прям необходимость. Вот. Но это, т конечно, не для всех, да, но у меня у меня очень спасает. Я правда поняла, что в какой-то критической ситуации, когда я и понимаю, что какая-то, да, тревожность появляется, да, ты не можешь успокоить свой мозг. <chuckles> Вот я поняла, что для меня вот это покемарить днем- иногда просто меня как будто перезагружает полностью, да, даже если я выспалась и всё нормально. Вот такое вот у меня есть.
Мгм. Ну, конечно, да. Мгм. Ну да. Мгм. А, да. Ой. Это знаешь Это как вот, когда, э, люди дь ну, всё еще были детьми, то есть дети там ненавидели то, что их заставляли идти спать днем: "Зачем? Ну, мама, отстань там, ну, воспитательница, отстань!" А сейчас вот кто-нибудь, да, заставил бы тебя, да, <laughs> пойти покимарить? <laughs>
Мгм. <chuckles> Да. Ага. Ага. Да-да, и, ну, как бы, конечно, я тоже всё время вспоминаю, да, вот это время, но я на самом деле как раз была всегда любитель поспать. Вот, то есть я могла сопротивляться, я такая Да-да. Вот, я как могла сопротивляться какому-то тихому часу в детском саду, но как только моя подушка к голова касалась подушки- всё, как бы я уходила в царство Морфея и меня потом было, да, не, не разбудить. <chuckles>
<laughs> То есть у тебя талант! <laughs> Ой! А скажи, а ты всё еще так же? То есть ты т всё еще быстро засыпаешь?
Ну не, по-разному, конечно, бывает, но, в принципе- да, я хорошо сплю, и, более того, я-то сплю достаточно долго. Ну, там, мне надо часов 9, наверно, чтобы выспаться прям, и я могла проснуться самостоятельно. А, но это как бы нормальная абсолютно цифра, просто чу ну, как бы в пределах нормы, но такая, немаленькая. И я правда понимаю
Мгм. О. Мгм. А вообще- да Мгм.
что мне так нужно просто, да, у меня такой организм. Вот.
Ты знаешь, вот это, наверно, тоже слышала вот эту цифру- 8 часов. И вот, ну, по крайней мере, по моим ощущениям, эта цифра 8, она скорее, может быть, подходит мужчинам, но не женщинам. Ведь опять же таки доказано, что мужчинам нужно меньше сна из-за каких-то там химических, гормональных процессов, за различий.
Ага. Мгм. М, я такого, кстати, не слышала, но по науке, по-моему, ну не было каких-то гендерных различий, а совершенно нормальные цифры сна- это 7-9 часов. Вот 7, 8 или 9 условно- это индивидуально, но большинство подавляющее людей вот в эти цифры вписываются. И есть уникальные какие-то истории, но они, как правило, это значите это меньшинство, это кому надо меньше сильно. Ну вот эти, которые за 5 часов высыпаются- монстры. <chuckles> Ну или больше, да. Тоже, как бы, бывает такое, но что вот кому-то нужно и 11, да? Но просто это достаточно редко встречается. Вот. Мгм.
Мгм. Мгм. Ну да. <laughs> Да, монстр. Ну да. А в ты как-то замечала, что если у тебя, допустим, сон пострадал в какой-то день, ну, там надо было рано встать или ещё что-то. У тебя стресс выше на следующий день, или ты, наоборот, такая вся вялая и тебе <chuckles> без разницы на всё?
Ага. Да. Ага. Ну, я скорее- да, буду какая-то такая, м, дисфория это называе да, дисфоричная. Тоскливо-злобное настроение такое, знаешь, ну, немножко такая, да, как бы вроде и заторможенная, но при этом такая, да, колючая. Вот я думаю, что-то такое. Но я, как правило, компенсирую прямо на следующий день. Я вот не могу быть в состоянии недосыпа. Я в юности попробовала, естественно, начиная со студенчества и начала работы. А, я поняла, что я всё время хочу спать, на самом деле. То есть у меня настолько это было постоянно, из-за того что я жила в мегаполисе, и много переездов. Я спала везде, я могла стоя спать в метро. Вот у меня был какой даже навык. Да-да, ну вот, естественно, тебя там люди как-то придерживают, да, вот это в час пик. Но я могла вот уснуть прям буквально реально в любой ситуации и в любом переезде. Вот щас, допустим, я практически не сплю в транспорте, это прям крайне редко бывает, а раньше это, ну, это была, видимо, единственная спо возможность выспаться, и я засыпала просто прям буквально везде. Да. Ну
<laughs> <laughs> Мгм. Да. Мгм. Ну да. <chuckles> Мгм. Да ты что! <laughs> Мгм. Мгм. <chuckles> Вот талантище! Ну да, наверно, тоже, когда всё-таки ты была студентка, то есть, во-первых, ну, как-то организм поси сильнее был, то есть вот этот эти все недосыпы
Ага. Ну да-да, больше вон тер терпелив, <chuckles> да, ко всем невзгодам.
Да, то есть вот эти все недосыпы, даже вот уже, ну, после там 27-30 лет, организм такой им: "Нет, нет, нет, <chuckles> не подходит". <chuckles>
Мгм. Да-да. Вот, да, ну, конечно, это не единственный мой способ борьбы со стрессом, м, там, какими-то ежедневными вспышками. Я думаю, что для меня, ну, я знаю, что кто-то медитирует, у кого-то есть дыхательные упражнения. А я как-то, а, мне мне очень важно переключиться. Я понимаю, что если, а, как бы вот я в каком-то взвинченном состоянии, да, по какой-то причине, а то мне надо вот четко переключиться на какую-то другую деятельность. Желательно даже сменить картинку. То есть, не знаю, выйти гулять, куда-то пройтись, просто пересесть даже вот из из этого места, где ты сидишь, а, вот это, попить чаю, выпить кофе, ну, что-то вот, э, что-то приятное сделать, а, но желательно вот прям в другом месте, да. Вот это очень мн мень мне помогает, такая немножко обманка для мозга. А вот.
Мгм. А у тебя? Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Если, например, ситуация такая. Ну, к примеру, окей. Ты, например, вся в готовке, потому что, там, гости приезжают, Новый год или там еще что-то. Ну вот знаешь, наверно наверно, у тебя были вот эти дни, когда вот весь день вот это всё кипит, выливается, суета на кухне. И, ну, это такая стрессовая ситуация. Вот что ты, допустим, в такие моменты делаешь, чтобы, знаешь, не психануть, не бросить всё и вообще уехать в другой город?
Мгм. Ага. М, мгм. Да. Ага. Суета, да? Да-да. М. Да. Ага. Ну, ты знаешь, на самом деле нужно просто окружить себя чем-то приятным. А, вот в такой ситуации, которую ты перечислила, я буду в всячески создавать себе какие-то вокруг что-то, что мне доставляет удовольствие. Я поставлю себе классное кино фоном, да, или музыку. Я не знаю, там, э, сделаю так, чтобы у меня б вкусно пахло, да, ну, не знаю, какую-то аромолампу включу. Я, может быть, свечки, может, вина себе налью. Ну, в общем, тут по ситуации, знаешь. Вот, ну, как бы что-то вот, что мне мне вот щас доставит удовольствие, что как бы, э, реально, да, по времени дня, там, суток, то есть, ну, я не буду, там, поздно вечером кофе пить, да, что-то такое, или рано утром вино. Ну, то есть, все-таки как бы всему свое время. Вот. Но, если, особенно, если это праздничный стол, то я считаю, что как бы вот собираться и уже как бы немножко себе поднимать настроение, да, а, праздничными напитками, это прекрасный п способ, да, уже. Вот. Я не буду рекомендовать его всем, да, и на в любой ситуации снимать стресс, да, алкогольными напитками, но вот в такой ситуации, вот, чтобы уже ощущение праздника немножко как бы появилось, да, еще до того, как стол накрыт, да, и все сели, почему нет? Мне кажется, это прекрасно. М.
Мгм. М. Мгм. О. <laughs> Мгм. Да. Мгм. <laughs> Ой, ну да. Это Мгм. Однозначно. Мгм. Да. Ну, смотри, как бы, это то же самое, какой-нибудь огурец. Если питаться только одним огурцом, ты долго не продержишься, или даже вода. То есть люди умирали от, э, то чт из-за того, что слишком много воды выпили, а вода как бы, ну, к воде никаких претензий вообще никогда нет. Так что, это тоже, вино- это отличный совет. А, а какое твоё любимое, например?
Ага. Ну да. Мгм. М. Казалось бы, да. Ага. Любы. Ага. Люб Ой, слушай, ну тут вот как бы зависит от ситуации. То есть, если это будет де я щас уже себе Новый год представляю, потому что я уже, там, мне кажется, <chuckles> а, туда уже <chuckles> смотрю, мне уже хочется смотреть новогодние фильмы, есть оливье. Вот, это уже будет что-то игристое, да, ну, конечно же, вот, э, по настроению. Но сейчас, конечно, погода для красного, ну, уже, ну, у меня прохладно в стране, прям так поэтому, да, ну, как бы и вот уже уже мне кажется, глинтвейн как-то, скоро придет его время.
<laughs> Это да. О. Мгм. Ой, однозначно, да. О. Ты любишь это?
Да, очень. Я вообще люблю это ярмарки, вот этот запах, погреться, да, где-то. Ну, то есть это вот просто такое счастье, да. Вот, кстати, еще способ тоже. А, вот у кого есть такая возможность, кто живет в какой-то е европейской стране, а, вот эти вот это время в обязательно фиксировать всё прекрасное, что происходит сезон по сезонам. Вот те же ярмарки, да, не проходите мимо, да, задержись. Это понятно, тебе надо, у тебя куча дел, тебе надо бежать. Эти 20 минут, которые ты там п п пройдешься, съешь печеньку, выпьешь глинтвейн, он, ну, ничего не изменит в твоей жизни, но даст тебе это удовольствие от жизни. Вот, я думаю, что
О. Да. Мгм. Мгм. Да. <laughs> Это да! <sighs> Ой, ну, я не вообще не знаю как можно мимо этого пройти. Просто, на мой взгляд, это как какое-то волшебство, как будто тебя просто, знаешь, жизнь пинает обратно, вот это в какое-то детство счастливое. <chuckles> С этим, ну, глитвейном это немножко смешно, но как бы по ощущениям внутренним- это прям какое-то волшебство, и ты это тоже И ты любишь на такие места ходить, я так понимаю?
<laughs> Да. Ага. Ну да. Мгм. Так и есть да. Ой, я вообще обожаю, я очень люблю всякие фестивальные штуки, и вот я щас живу в стране, где этого всего много. И я понимаю, что это вот такое, правда, такое важное удовольствие, такой способ борьбы со стрессом, который ещё никто не переплюнул, что это для всех поколений. Это объединяет, это поднимает настроение, это свежий воздух, особенно если это какие-то, ну, в тёплое время, потому что, ну, зимой как-то, конечно, я вот пока не могу привыкнуть долго стоять на улице. Вот я могу идти, могу могу с да, сидеть уже в помещении, да. Вот пока, но всё равно вот для ярмарок, да, особенно, да, вот с чем-то согревающими напитками, а, да. Ну, как бы, и это такая возможность, правда, за вообще, э, за мало затрат получить много эмоций, а, хороших, и точно, это прям, м, п прекрасно уходит стресс, просто мгновенно, мне кажется. Это невозможно быть несчастным в такой в атмосфере сказки. Вот. <laughs>
Мгм. <laughs> Ой. Мгм. Ну да. <laughs> Мгм. Конечно. Да! И, там, даже, ну, например, у тебя нету времени стоять в очереди, там, ну, куда-то действительно спешишь. Даже пройтись вот через эту ярмарку, там, посмотреть на обычно они продают, там, всякие украшения на ёлку или, там, для дома, или всякое, там, мыло, ещё что-то. Только просто посмотреть на это, понюхать вот этот запах еды, запах глинтвейна, это уже тебе лучше стало.
Мгм. Да. Мгм. Да, да. Ага. Да. Конечно, вот этот тёплый свет от гирлянд, да, который вот тут, да. Ну, это правда вот вт най найти в себе ребёнка, вот этого внутреннего, да, и немножко его порадовать, да. Э, съесть какую-то, э, там, выпечку, да, там, с корицей, да, но это же тоже это, вот это это совсем не стоит много денег, э, времени, да, и не стока вреда сколько пользы в этом будет, если ты выпьешь даже просто ч чаю с этой булочкой, ам, поэтому я всем советую. Ну, н ну, вот эт это опять момент про переключения, да. То есть ты идёшь туда, ты уходишь от, да, от вот этих будничных ежедневных, да, там, рабочих моментов, э. Ты уходишь вот в какую-то, да, другую зону. У тебя есть такое место, да, куда ты можешь прийти, да, и порадоваться. Это классно. Ну вот. Мгм.
Да. <laughs> О. Мгм. Кстати, да. Мгм. Ой. А вот скажи. А вот скажи, допустим, вот сейчас, с середины июня, никаких тебе фестивалей, никакого глинтвейна. И вот ты стоишь на кухне, уже понимаешь, что стресс поднимается, всё немножко бесит, но на что-то приятное переключиться, ну, не получается. Допустим, просто смена деятельности, то есть немножко отвлечься от готовки, пойти постирать, тоже так себе удовольствие?
Ага. <laughs> Да. <laughs> Ага. Да. Мгм. Да. Ага. <laughs> Ну, так себе, да, звучит как, да. Так себе. Мгм.
Да. Но это как-то помогает отвлечься тебе, или наоборот только ещё больше стресса добавляет, что и готовка, а теперь ещё и стирка?
А. Мгм. Ну вот это, конечно, когда это не переключение для меня, с <chuckles> с одного неприятного дела на другое, да. А вот на что-то приятное, да, но опять же, можно включить музыку, а, себе, уже веселее, да, можно съесть что-то приятное, вкусное. Я не считаю, что это ужасное, там, заедать стресс. Но это в каких масштабах, опять же, да. Если ты все время так делаешь,, да, это плохо. А если выпить, э, вкусный чай, да, э, с вкусной шоколадкой, мне кажется, это прекрасно. И почему нет? Это са это очень доступно, легко и быстро. Вот, э, и, ну, а вообще идти, и надо идти гулять, в летом 100 процентов вообще. <swallows> В любой непонятной ситуации надо идти гулять, да. Вот, неважно. Тем более, что можно вечером, вот ночью гулять. Ну, как бы там и работать не вечером. Вот, так что
<laughs> Понимаю. Ну да. Это всегда ви Ну конфетка одна, а чё бы нет? Тя Конечно! Мгм. Да. Точно. Да, точно. Это и физикчес и физическая активность, то есть это тебе снимает стрессы в моменте, и на будущее тоже этот эффект держится, и просто свежий воздух, если повезет, какие-нибудь какое-нибудь пение птичек, или еще чего-то, <chuckles> журчание листвы это, конечно, да.
Да. Мгм. Да, конечно, да. П э Мгм. Природа вообще спасатель просто. Природа- это лучший способ борьбы со стрессом.
Ой. Однозначно. Да. Ой, слушай, большое тебе спасибо за такой приятный, атмосферный разговор. Было очень приятно с тобой обсудить и глинтвейн, и всё остальное. Всего хорошего!
Мгм. <laughs> Ну, спасибо тебе за беседу! Пока!